بالضبط، بالضبط، ولكن أنا في الغالب بامِيل إن أنا أشتغل الصبح بدري؛ لإن أنا باحب إن أنا أنا شخص ما ليش في السهر وال الش الZombies اللي بيسهروا ال يعني <chuckles> حتى لو جِه لي شُغل بالليل، يعني في ش شُغل كده شِفْتَات من بالليل لحد الساعة 07:00 آآ، ب ب آه، بابدِّله يعني. إحنا عندنا مجموعة ناس كده هُم عارفين بعض هُم ال ال ال الZombies دول، فبابدَّل معاهم اليوم واشتغل الصبح عادي، آه بيحبوا الموضوع ده جدًا وبيستمتعوا بيه جدًا، ولو إنه لذيذ وجميل وبالصراحة وكل حاجة، بس باحسّ إن هو لأ يعني باحسّ صعب جدًا، جدًا. ف فأنا باضبط باحاول أنظَّم وقتي، إن أنا أبقى شُغلي الصبح عادي كده زي الناس الطبيعية، اللي بتصحى من بدري، و آه، و وبانظَّم بقى يومي على الأساس ده. أنا مثلًا شُغلي بيخلص الساعة وليكن 16:00، 17:00 أيًا كان، آآ، ب باحط بقى الوقت ده من أول الساعة 16:00 أو 17:00 مثلًا، لحد آخر اليوم، لحد ما بانام، آآ، ده الوقت بتاعي بقى، ده الوقت بتاعي بقى ال ب بانظَّمه بقى، مثلًا لو الفترة دي باقرا كتاب معيَّن، باتعلم حاجة، ب آمم، مثلًا آه
<giggles> ياه! إمم. <giggles> بيحبوا هُم بتاع بالليل ده. إمم. ما بيلخبط الساعة البيولوجية طبعًا يعني. حلو. إمم. جميل، يعني أنت مش عامل الموضوع للشُغل بس، لأ عامل وقت برضه لنفْسَك ولهواياتك اللي أنت بتحبها.
بالضبط، بالضبط. فهو ال الوقت ده آمم، مثلًا، آآ، ممكن يكون حاجة ليها علاقة بالشُغل، زي مثلًا إن أنا ب باذاكر حاجة مثلًا، عايز أترقّى مثلًا أو عايز أدْخُل و آمم، آمم، يعني أتقدِّم Position معيّن أو حاجة بالضبط، فلازم أذاكر لها حاجة معيَّنة، فبانظَّم وقتي على الموضوع ده، أو أنا مثلًا، آمم، عايز أتعلم مهارة مختلفة عمومًا، أطوَّر بيها دخلِي مثلًا، آمم، بعد الشُغل، آمم، آآ، أو مثلًا
إمم. Position معيَّن أعلى. إمم. جميل، يعني أنت بتفكّر في في طُرق إنتاجية تُعتَبر إيه، آآ، برّا الصندوق شوية، مش اللي هو بقى بت بتق يعني لأ، أنت بتحاول تبدأ الموضوع بأساسه إنَّك أنت تدْرِس كويِّس الموضوع، وتحاول ت ت يعني تقدِّم له بإنَّك أنت تبقى عندك معرفة قوية بيه قبل ما تقدِّم أو على Position أعلى يعني.
بالضبط.

آه، بيهوّن عليَّ جدًا، وفعلًا الواحد لمّا بيحس اللي هو قد إيه أنت م مهما كانت أكبَر مشاكلك دي حاجة بسيطة أوي بالنسبة لل للكون الكبير أوي ده، اللي ل ليه رَب بي بيُديره وقادر إن هو يدير شؤونك آآ ال البسيطة دي مقارنةً بال بالحجم الح ال المهُول ال اللي لا ينتهي حوالينا آآ، وبيفرِق كمان معايا اللي هو الواحد بي حالته بتتحسّن، عارفة اللي هو، خلاص، أيًا كان مشكلتنا ليها حَل، أيًا كان أنت مضغوط شوية آآ، لأ عادي، الواحد بيفُك بَعدها وبيبقى كويس وإنتاجيته بتبقى أحسن من الأول ونفسيته بتبقى أحسن من الأول، ف فبصراحة ح حِتّة
إمم. أكيد. بتعمل refresh لنفْسك يعني.
جدًا، جدًا يعني. حِتّة التأمُّل دي بالذات من الحاجات اللي فعلًا يعني أتمنى الناس كلّها تتعلّمها، لإن هي بجد بتفرِق في في نفسية الواحد يعني والناس اللي م اللي مقضيّة حياتها بقى في الشاشات والموبايلات، فعلًا الله يكون في عونها على سلبيات الحاجات دي يعني.
إمم. آه طبعًا أكيد. طَب أنت لو ما عَندكش وقت إنّك أنت ترُوح تتأمّل في مكان وم قدّامك مثلًا 10 دقايق أو 20 دقيقة بالكتير أوي، إنك أنت محتاج تعمل فيهم refreshment بتعمل إيه؟
آمم، خلّيني افكّر معاكِ، ممكن، ممكن أمارس هواية أنا باحبها، يعني أنا في شوية هوايات، يعني أنا مثلًا آمم، آآ باحب ألعب شطرنج، الشطرنج آآ يعني برضه
إيه هي بقى؟ همم. بتحب التفكُّر برضه، يعني برضه بُصّ تلِف، تلِف <laughs>
أ يعني آه، أنا لسه أنتِ لفتتِ انتباهي يعني آآ <chuckles> فرهدة، في فرهدة في الموضوع <giggles>
<giggles> أنت غاوي تفكّر وتشغّل مُخّك حتى في وقت ال الfree بتاعك <chuckles>
بال دي حقيقة أنا أنا أنا مُعترِف بالموضوع ده تمام الإعتراف يعني <laughs>
بس جميل، دي حاجات كلّها صراحة بتنشّط المُخ جدًا وبتوسّع أُفُق الإنسان جدًا في التفكير، وبتفيده في حياته وفي شُغله طبعًا يعني. أنا بجد اتبسطت جدًا من الكلام معاك وبجد باشكُرك ولينا كلام تاني مع بعض.
دي حقيقة.

مضبوط، مضبوط، هو آآ فبانظّم وقتي على الأساس ده، إيه الأنشطة اللي أنا باعملها في الفترة دي، وأبدأ أحُطّ بقى ال ال أنظّم وقتي، ال ال الأسبوع ده هاخلّص إيه، خلال الكام يوم دول هاخلّص إيه، يبقى خلال شهر هاخلّص إيه، وهكذا وأبدأ بقى أنظّم اليوم، شوية وقت ليا زي ما قُلت لِك، شوية وقت لل آمم للأُسرة، بيبقى في وقت مثلًا كده ممكن نخلّيه بالليل، نتفرّج على حاجة سوا، نتكلّم، ندردش، نحكي يومنا كان عامل إزاي، اللي هو بتاعنا إحنا بس بعيد عن الموبايل بعيد عن أي حاجة، ممكن نتفرّج على مسلسل كده يكون حاجة خفيفة لذيذة كده، نفصل بيها، بالضبط، بالضبط.
اهم. إمم. حلو أوي. آه طبعًا، حاجة اجتماعيّة كده. ي يعني أنا عايزة اسألك سؤال هو أنت بقى بيبقى الRoutine ده معموم يعني أنت بتبقى عارف كُلّ يوم أنت هتعمل إيه؟ والّا أنت برضه بتضبط مواعيد شُغلك، وبعدها بقى اللي يحصل يحصل من بعد الشُّغل؟ يعني أنت الأساس عندك هو مواعيد الشُّغل، وبعدها سايب آآ في مرونة في اليوم زي ما ييجي.
آه بُص بُصي هو في آمم مرونة ولكن باحاول إن هو يكون ل لأ أنا منظّم الدنيا، أنا عارف أنا هاعمل إيه النهارده وهاخلّص إيه، آمم باحاول أعمل ده دايمًا، علشان أ أجبِر نفسي على الالتزام، لإن أنتِ عارفة لو الواحد ساب نفسه كده لل آمم زي ما بتقولي يبقى في مُرونة بنسبة مِيّة في المِيّة أو ح ح سايب نفسُه لمزاجُه، مش هنشتغل م <chuckles> مش هنعمل حاجة، أ آه، هنقعُد طبعًا، هنقعُد ونأنتخ، والموبايل هيشدّنا إن إحنا نمسكه شوية والتلفزيون ومش عارف إيه، و ف فلأ الواحد باحس إن هو هيتكاسل، إلّا لو في خطّة، وفي حاجة آآ هدف الواحد بيسعى له، علشان عارفة آمم ل حتى لو في هدف مثلًا عملنا منُّه 50% 80% غير لو ما فيش خلى هدف خالص، فبقت إنتاجتنا إنتاجتنا 10 أو 20% ما هو كده، كده ما فيش هدف، فاللي هو أنا عملت حاجة.
آه. ها إيه ده يعني معقول! المرونة ممكن تخلّيك تتكاسل؟ إمم. اهم. امم جميل. طب، أنت لهدفك بقى ده، يعني أنت بتعمل الهدف أو الخطّة بتاعتك، بتقوم عاملها إزاي، يعني بتكتب مثلًا أنا النهارده عايز آآ ساعتين أقرا حاجة مُعيّنة، أتعلم مهارة مُعيّنة، وبعدها هاعمل كذا وبعد بتكتب الحاجات دي، والّا بتبقى ب مُجرّد بس خطّة في دماغك يعني وخلاص؟
أوكي.